Oye, qué qué bueno que te encuentro por aquí, porque justamente estaba, eh, bueno, con ganas de conversar y de platicar un poquito sobre sobre una situación por la que estoy pasando últimamente. Em, yo te cuento. Mira, eh, llevo ya 8 meses con la suerte de poder estar viviendo aquí en Alemania. Eh, me vine a vivir con mi pareja. Eh, tuve la suerte también de poder, eh, mantener, digamos, el el trabajo de manera 100% remota. Es primera vez que lo hago en mi vida. Nunca había tenido esta esta oportunidad y la verdad es que ha sido, bueno, una experiencia, eh, bonita, una experiencia interes
Okey. Claro que sí. Ujú. Okey.
darme a a la vida aquí, a conocer gente, a a bueno, aprender el el idioma, que no es para nada fácil. Y y la verdad es que claro, estos primeros meses, como te comentaba, fueron, bueno, estos meses de adaptación en los que uno siendo como que pajarito nuevo se va acostumbrando a todo y y como que no le <chuckles> no le presté mucha atención, digamos, a esto que me estaba pasando, que era, eh, realmente fuerte el hecho de de decirse: "Guau, estoy en esto, estoy trabajando remoto, estoy qué sé yo, eh, aprendiendo de nuevas formas cómo se lleva a cabo esta vida". Y y no te miento que estos últimos meses, yo creo que ya han sido los últimos 2 o 3 meses, he he empezado a sentir este cansancio, este este agotamiento de que me está costando mucho el poder separar, eh, efectivamente, todo lo que es mi oficina, que vendría siendo mi casa y y como que disfrutar un poco del tiempo que tengo para mí y y el ratito libre que al principio, como te decía, no lo hacía. Y ahora sí como que estoy sintiendo que lo necesito y que me está costando mucho poder separar, eh, lo que es el la oficina, mi casa y el relajo, mi casa. Entonces, quería, bueno, conversar de esto contigo al respecto y ver si es que eventualmente tienes consejos que darme y y así entender un poquito mejor lo que me está pasando.
Ajá. Claro. Ujú. Claro. Ujú. No, claro que sí, te entiendo perfectamente lo que sientes, por el momento que estás pasando. Lo que planteas es algo superimportante, porque mira, cuando, mm, de alguna manera no hay límites claros, ¿no? Entre tu trabajo y tu vida personal, como que todo se mezcla y como que sientes que el cansancio como que no se va nunca, ¿no? Entonces, mm, no es que no sepas poner límites. Muchas veces es que, eh, bueno, no no se da la oportunidad, no hay el no hay el tiempo, no hay la preparación y bueno, eh, pasa esto que que te está sucediendo a ti. Si te parece, me gustaría hacerte unas po pocas preguntas para entender mejor tu situación y bueno, ver cómo podemos empezar a a marcar esos límites. Eh, me dices que trabajas desde casa. Mm, cuéntame un poquito cómo son esos horarios tuyos hoy, cuántas horas dedicas a tu trabajo, ¿cómo lo haces?
Mm. Claro. Sí, claro. Ujú.